Beh, sicuramente ti posso parlare della serie più importante che abbia mai visto. Ehm, sinceramente era il periodo, mhmm, diciamo delle superiori, uhm, tra il quarto e il quinto liceo, ed era lì che m mi ero iniziato ad appassionare alle serie TV in generale. Ehm, diciamo che era sat t stato un consiglio dai social network perché era questa serie, che poi è Breaking Bad Esatto, questa serie, mhmm, era consigliatissima, io la dovevo vedere già da un bel po', anche perché è una serie uscita un bel po' di tempo fa, in realtà, nel 2008 e quindi mi sono messo lì e ho detto: "Dai, vediamo." E già dalla prima colonna sonora ero lì che dicevo: "Cavolo."
Ah-ah. Okay. Un po' famosa. Mh-mh. Okay. È piaciuto, okay.
Assolutamente, è bellissima. Poi diciamo che, da lì, la serie c'ha messo un po' a ingranare, però fin dall'inizio si vedeva già che aveva un bel prospetto, sarebbe andata avanti molto bene. Poi, con il passare del delle stagioni, ci sono stati tanti di quei colpi di scena. Sì, sì, sì, tantissimo. <smacks lips> Ehm, di
Okay. Ti ha colpito sempre di più. Sì. Senti, ma magari c'è un personaggio, anche in particolare, che ti ha ti ha colpito tanto, che ti è piaciuto tanto?
Certo, io potrei dirti tranquillamente che il protagonista, che è Walter White, mi mi sarebbe piaciuto cioè ovviamente è il personaggio che piace, piace a tutti, perché la serie è stata improntata su questo tipo di di ideale, no? Diciamo che, però, se ti devo dire un personaggio che mi piace tanto, forse ti direi, mhmm, ehm, <tsk> Saul, che sarebbe l'a l'avvocato, poi, di di Walter White, che poi, alla fine, è stata fatta una serie anche su di lui in realtà, eh. Quindi diciamo che lui <tsk> Uhm, l sì, l'ho iniziata a vedere, però non l'ho completata, perché era in produzione ancora quando l'avevo iniziata, e diciamo che non sono fatto molto per queste cose. Poi, diciamo che anche quella è stata molto consigliata, quindi vorrei, effettivamente, rimettermi lì a vederla. Esatto, esatto. Ma Breaking Bad sicuramente
Mh-mh. Okay. Mh-mh. L'hai vista? Okay. Guardarla. Okay. En Mh-mh. Sì.
<clicks tongue> sicuramente Breaking Bad in quel periodo è stata quello che mi cambiato proprio, a livello mentale.
Okay. E senti, dato che mi stai dicendo questo, magari c'è stata qualche scena, un episodio che ti ricordi proprio nitidamente, magari che ti ha fatto venire i brividi o saltare dalla sedia?